Sí.
Era el posgrado que a mí me interesaba y me interesaba mucho en esa área. Debía de haber tenido un promedio de 9 para poder ingresar y yo tengo un promedio de 8.23. Entonces, eh, en ese momento, pues me sentí todo decepcionado porque no pude ingresar a ese posgrado que a mí me encantaba, ¿no? Entonces, son son situaciones que muchas veces uno tiene que ir previniendo. Por ejemplo, en el caso con los jóvenes, decirles: "A ver, ¿qué quieres hacer?".
Ajá. Okey. Sí, sí. Sí, también. Ajá.
"¿quieres hacer dinero? ¿Quieres seg estudiar más? ¿Quieres ser un investigador? ¿Quieres ser un profesionista exitoso?", etcétera.
Sí, pero ¿sabes? Yo siento que elegir una carrera tan joven como nos toca a los 18 años, la verdad es que no tienes ni idea de lo que quieres ser en la vida. O sea, siento que es superrápido, no sé, como que nos deberián de dar al menos 6 meses más o no sé, más tiempo. Porque sé que es puede ser que bueno, antes decían de que vas a dedicarte toda la vida a eso. Pero ahorita siento que, no sé, como que ya están las redes sociales y puedes estudiar cualquier cosa online y es como que bueno, si no te gusta algo puedes cambiarte de carrera. Pero también es muchísimo tiempo el que, pues, aun así desperdicias, algo que no te gusta.
Ajá. Sí, sí. Suele pasar, exactamente. Sí. Claro. Sí, sí. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Claro. Sí, sí. Claro, s sí, suele pasar. Ahorita que estabas comentando eso de este, en algunos países europeos son muy radicales. Por ejemplo, en Alemania dicen que te hacen exámenes, pero así muy fuertemente te estudian realmente y te dicen: "Tú sirves para esto y ya". Y en ese si No, no, no. Y en ese sistema educativo, este, te dicen: "Tú nada más sirves para una carrera técnica" y te dejan. Entonces, se habla de que mucha gente de Alemania por eso se va a vivir a otros países, porque en su país no los dejan, pues, estudiar lo que ellos quieren. <laughs> Sí, sí, sí.
Sí. Sí. Ujú. Ajá. Ah, o sea, no te dan la opción de elegir. ¡Ah! Sí. Ay, qué radical está eso, ¿no?, qué feo. Porque imagínate que te digan ellos: "Tienes que estudiar contaduría" o algo así. Ay, no, yo mejor me quedo sin estudiar. No <laughs>
Claro, sí. <laughs> Suele pasar, suele pasar. Sí, por eso mucha gente de Alemania que, pues, tiene posibilidades económicas, mejor se muda hasta México o Estados Unidos para hacer otro tipo de de carrera, porque ya en su país ya no los dejaron. Y así pasa esto. Sí.
No, no, no. Ajá. Sí. Ay, no, qué triste. Eso no está eso no está bien, porque siento que hasta hasta no sé, te deprimirías muchísimo de no estudiar algo que te guste o hacer algo obligado. No, qué feo. <chuckles>
No, no. Claro. Sí, sí. Pues sí, pero así así así lo hacen ellos. <laughs>
Sí, algunos países funcionan de una manera muy extraña. <chuckles>
Claro. Pues me dio muchísimo gusto platicar contigo.
Ay, también a mí contigo. Que tengas un excelente día.
Igualmente, que estés bien. Cuídate. Hasta luego.
Hasta luego.